Sì, sì abbiamo fatto, <smacks lips> ehm l mhmm quello là, l'isola che non c'è, dove abbiamo fatto pure sub, quindi le immersioni con le bombole.
Okay, uh-uh, lo snorkeling, per vedere l'iso la la cosa coral la mhmm, <smacks lips> la barriera corallina? Okay.
Sì, la barriera corallina. Sì, sì, siamo andati proprio con le bombole sott'acqua, bellissimo. Poi abbiamo fatto, vabbè, quella del deserto, quella a Dahab, il Blue Hole
Okay, okay. Sì, sì, sì. Mh, okay, bello. Vabbè sul quad pure penso, sul cammello e sul quad?
Uhm, sì, sì, sì.
Okay.
Poi abbiamo fatto un'altra escursione, tipo una passeggiata a cammello di un'oretta. Poi che altro abbiamo fatto?
Mh. Ah okay. Ah, beh, però buono 100€, avete fatto parecchie escursioni comunque eh.
Sì, sì, poi il Ras Mohammed, queste qua tutte le abbiamo fatte.
Okay, eh ma quindi cioè nel senso siete andati in ba in una bas bassa stagione? Perciò i prezzi erano così stracciati? Quando siete andati?
Allora ah io sono andata a Novembre.
Ah-ah. Come si stava? Faceva caldo?
In pell cioè la temperatura era perfetta, perché comunque lì fa caldo, non era un caldo esagerato, perché ad esempio se tu vai ad agosto, cioè m ti muori là, fa troppo caldo per andare nei mesi estivi, invece novembre, mese perfetto qui faceva freddo, lì ci potevamo prendere il sole. Era proprio perfetto.
Okay. Ah-ah. Sì. Mh-mh. Okay. Okay. Ah, top. Top, top. Come mai poi Sharm? Cioè chi l'ha scelta la meta? Tu o il tuo ragazzo o insieme avete deciso?
Sì, sì.

Buon pomeriggio, ciao. Come va?
Ciao, ciao come stai? Tutto bene, tu?
Ehm, sì, sì tutto bene grazie, grazie. E si sta cioè fa caldo però si sta comunque tutto sommato bene, non c'è più quell'afa fastidiosissima. Non so da te però qua
Ehm, sì è vero pure da pure da noi. Essendo che c'è stato un po' di vento, un po' ha migliorato la situazione per fortuna.
Ah-ah, sì. Ah beh, sicuramente non fa c non fa freddo, però comunque si sta meglio <chuckles> sicuramente. Guarda ti voglio fà una domanda, visto che comunque è estate, vai da qualche parte quest'anno in vacanza?
<chuckles> Allora, uhm, in realtà io le vacanze le ho fatte per bene tutto quest'inverno.
Ah okay, dove sei andata di bello e con chi sei andata?
Allora ho fatto 6 viaggi.
Ah bellissimo, piccoli weekend oppure viaggi lunghi?
<chuckles> Allora, mhmm, alcuni di 3 giorni, altri di più di 1 settimana.
Ah bello, dove sei dove sei andata. Raccontami, eh so' curiosa.
Allora sì, sono stata col mio ragazzo e abbiamo fatto, ehm, l in Egitto 10 giorni.
Ah-ah. Dove sei andata, a Sharm a Sharm? Okay.
Sì, sì, sono andata a Sharm, v volevo andare pure al Cairo però diciamo che quando siamo andati c'era una situazione dalla guerra ancora un po'
Mh. Ah okay, ma, ehm, 10 giorni? 10 giorni hai fatto? Ah sono non sono parecchi per Sharm? Io so che, mhmm, 1 settimana è giusta, cioè ti so sembrati troppi o
Sì, sì. No, anzi, no, anzi noi siamo mhmm, ci siamo un pochettino rimproverati del fatto che non abbiamo fatto almeno altri 4 giorni.
Mh. Ah, volevate farvi 2 settimane, okay, okay. Quindi diciamo sie siete siete stati nel resort? Resort okay.
Sì, ma perché là è là è bellissimo. Sì allora noi siamo stati, mhmm, sia nel resort, che abbiamo fatto comunque tutte le escursioni, quindi diciamo è stato molto
Ah-ah, ah beh avete fatto all inclusive, no, cioè dico pensione completa e tutto. Quello di solito è il pacchetto per Sham Sharm dovrebbe essere questo, credo, eh.
Sì, ma non abbiamo pagato nulla, ti giuro, non abbiamo pagato niente.
Eh quan si prendono 7, 800 € a testa più o meno di solito, mò non lo so.
No, no, noi abbiamo speso 300 € euro a testa.
Ah wo bellissimo, cioè tutto incluso, 300 € a te cioè comunque hotel volo e pure il cibo, giusto?

E lei in realtà, mhmm, ci voleva da sempre andare, però pensavo costasse tantissimo quindi ho detto: "No, cioè, non ho tutti 'sti soldi". E il mio ragazzo invece, pure, aveva questo pallino di andare in un posto caldo d'inverno. E ho guardato comunque i prezzi ed erano molto accessibili, quindi abbiamo detto: "Andiamo."
Okay. Eh, okay. Okay. Ah-ah. Ah, top, top. Bello. No però parecchi di loro che conosco ci sono stati e bene o male i pacchetti più o meno diciamo sono questi. Cioè ho visto persone che hanno speso 7, 800 € perché magari sono andate in in periodi un po' cioè di alta stagione quindi ovviamente paghi un po' di più.
E tu ci sei mai stata? Sì, poi io io penso che noi il resort l'abbiamo pagato così poco perché praticamente il resort dove siamo andati, <clicks tongue> ehm, già comunque era esistente e tutto, solo che stavano ancora ristrutturando e c'era tipo un'altra piscina che stavano aggiungendo e stavano cambiando pure nome, quindi noi siamo andati proprio in quel periodo perfetto in cui l'abbiamo pagato sì, l'abbiamo pagato pochissimo, in realtà c'era tipo solo un pezzettino di strada in cui stavano facendo la piscina, niente di che, ah, e e e stavano cambiando nome, ehm, praticamente e quindi infatti adesso se cerco per <tsk> per quelle stesse sì è tipo il triplo.
Mh. Okay. Eh sì. Ah! Ah, okay. Ah, av lavori in corso. Ah! Okay, okay, okay. Anche per questo. Mh. Sì, per questo resort, sì. Ah mamma mia, okay. Ah, uhm, top, siete stati fortunati. E tutti gli altri 5 viaggi oltr cioè sono 6, questo qui è il primo, gli altri 5 sempre col tuo fidanzato o anche con altre persone?
Sì, sì. No, no, sempre col mio fidanzato. Ah no dai, ehm, 2 che non considero perché, vabbè, io sono della Slovacchia e quindi so andata con mia mamma al matrimonio di mia zia.
Ah, okay.